अच्छा।
अगर आप भून कर डालेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक चलेगा। प्याज़ अगर हम रेड करके डालेंगे तेल में, तो वो बाटी जो है ना उसकी शेल्फ लाइफ़ बढ़ जाती है।
हुँ, हुँ। अच्छा, मतलब उसमें फ्राई करके हम प्याज़ डालें, ऐसा?
औ हाँ, प्याज़ और लहसुन जो डालते हैं, वो फ्राई करके डालेंगे। जो अंदर हम स्टफिंग डालते हैं सत्तू की, उसमें जो प्याज़, लहसुन डालते हैं, उसमें उ स्टफिंग की मैं बात कर रही हूँ।
हुँ, हुँ। ठीक है। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ।
हाँ, तो अगर वो बाटी हम बनाते हैं, तो बाटी तो हम 2 से 3 दिन तक खा सकते हैं।
ठीक है, ये तो बढ़िया आपने बता दिया। <chuckles>
और अगर आप प्याज़ ल हाँ, अगर प्याज़ लहसुन आप नहीं खाना चाहते, तो आप सिंपल सत्तू में थोड़ा-सा अचार का मसाला डाल दीजिए। प्याज़, लहसुन की ज़रूरत ही हाँ, प प्याज़, लहसुन का झंझट ही खत्म हो जाता है।
हाँ, हाँ। अचार का मसाला। ठीक है। अच्छा। देखिए, हाँ, ये तो फिर मिल भी जाता है जल्दी। <chuckles>
हाँ, झंझट भी नहीं है कि हाँ महकेगा, ये है, वो है, है ना? और उसको आप ब थोड़ा-सा आटे में तेल का अ, तेल और अ, नमक-वमक डालकर थोड़ा डो बनाएँगे। जब सॉफ्ट सा डो बनाते हैं, तो उसकी बाटी बनाकर आप उसको 2 से 3 दिन, 4 दिन आराम से रख सकते हैं और किसी भी ट्रेवल में इज़िली एन्जॉय कर सकते हैं।
हाँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। देखिए, ये तो बढ़िया आपने बता दिया। देखिए, इतनी अच्छी-अच्छी रेसिपी आप मुझे बता रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी पहले तो कि आपके फ़ेवरेट कौन-सी है इसमें? सबसे फ़ेवरेट जो अगर रेसिपी आपसे पूछी जाए, तो वो किस चीज़ की है? क्या बनाना आप पसंद करते हैं और क्या खाना आप पसंद करते हैं? दोनों ही मुझे जानने में दिलचस्पी है।
जी, जी। जी, जी। हुँ। देखिए, खाने की मैं बात करूँ तो खाने तो मुझे बहुत चीज़ प्रिय पसंद है, जैसे कि साबूदाने की टिक्की।
हुँ, हुँ। <chuckles> जैसे? टिक्की।
सा साबूदाने की।
अच्छा।
अब मैंने आज ही अभी खाया है। क्योंकि यहाँ करवा चौथ का व्रत था, तो मन कहा कि थोड़ा स्पाइसी खाया जाए। हाँ, तो मैंने साबूदाने की टिक्की वो बनती कैसे है? आप साबूदाना सिम्पली भिगो दीजिए, 3 से 4 घंटे के लिए
<chuckles> अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। ठीक है।

अरे वाह! देखो पोहे वाली तो मुझे बहुत ही मुझे लगता है कि ये कारगर रहेगी क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि वो मीठा भी नहीं लगेगा है ना? तो आप दाल का किस तरीके से, जैसे जनरली अगर हम बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा भारतीय घरों में मैंने ये देखा है कि दाल बहुत ज़्यादा बनती है रात को। कि मतलब अ, ज अधिकतर लोग दाल बनाना प्रेफर करते हैं। तो अगर दाल बच जाए, तो कैसे उसको इस्तेमाल में लें?
हाँ। हुँ। जी, जी। हाँ, मीठा नहीं रहेगा। जी। दाल को इस्तेमाल करने का बेस्ट तरीका <chuckles> मेरे अकॉर्डिंग है कि मैं उसको अ, उम, आटे में डो लगा लेती हूँ, आटे में डालकर और मैं उसका पराठा बना देती हूँ।
उ, हुँ, हुँ। अच्छा मतलब पानी ना डालें उसमें, सिर्फ़ दाल डाल दें ऐसा?
दाल डाल देंगे पानी तो उसमें एब्ज़ॉर्ब ऑलरेडी दाल में रहता है ना।
अच्छा। देखिए, ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है। <chuckles>
अ ज हाँ, तो उससे हम पराठा बना सकते हैं और उसमें अगर आपको थोड़ा और स्पाइसी करना है तो थोड़े से प्याज है, मिर्च है, अ, टमाटर, धनिया ये सारी चीजें मिक्स करके आटे में आप डो बनाइए और उसका पराठा सिम्पल पराठा बनाइए या पूड़ी बनाइए। बहुत टेस्टी लगता है और हेल्दी भी होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए।
हुँ, और? हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अरे वाह! ये तो मुझे सुनकर ही स्वादिष्ट लग रहा है। मैं बिल्कुल इस इसको आजमा कर देखूँगी। चलिए मुझे ना इस बारे में और जानकारी चाहिए आपसे कि मान लीजिए कि कभी-कभी ऐसा भी कहा जाता है कि आपको कुछ-कुछ खाना ना गर्म नहीं करना चाहिए बार-बार। तो आपको क्या लगता है कि कौन-कौन सी चीजें ऐसी हैं जो दोबारा गर्म नहीं करनी चाहिए?
<chuckles> बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ। अगर देखिए अ, ख़ास तौर से जैसे खीर की बात मैं करती हूँ।
हुँ, हुँ।
अ, तो खीर तो कहते हैं ना कि ठंडी भी अच्छी लगती है।
हाँ।
या सेवई हो गई।
हुँ, हुँ।
और जैसे कहते हैं ना कि जो ऑइल बचा हुआ है अगर उसमें बार-बार किसी चीज़ को फ्राइ करके हमें नहीं खाना चाहिए। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है।
हुँ, हुँ। अच्छा, ठीक है, मैं ज़रूर ध्यान में रखूँगी। देखिए मुझे ना आपसे ये भी जानना है कि मान लीजिए जैसे ऐसा भी कभी-कभी होता है ना कि आपको खाना, अब जैसे मेरी मम्मी का अगर मैं बताऊँ, तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपने जैसे खाना रख दिया है, आपने गंदे तरीके से रखा है, तो वो जल्दी ख़राब भी हो जाता है। तो ऐसे में आप उसको सेफ़्टी और स्टोरेज के लिए किस तरीके के चीजें हैं, जो आप ध्यान में रखती हैं कि ठीक है इसको ऐसे ही करना है, वरना ये खराब हो सकता है। तो ऐसी कोई टिप्स है तो आप बताइए?
ऐसा बोलते हैं। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। <coughs> बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा तो मैंने कई बार गाँवों में भी देखा है कि जैसे जो अवेयर नहीं हैं लोग वो खाने का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक तो ज़्यादा बनाएँगे और उसको फेंक देते हैं क्योंकि गाय के सामने दे देते हैं।
हुँ, हुँ। जैसे? हुँ, हुँ, हुँ।
तो मतलब, इससे मुझे लगता है कि हम अपनी सेविंग ही कम कर रहे हैं। अपनी सेविंग हम फेंक रहे हैं। हम खाना नहीं फेंक रहे हैं। इसलिए सबसे पहले तरीका क्या है कि गाँव में देखते हैं कि खाना खुला हुआ हमें बहुत देखने को मिलता है कि व्यक्ति अवेयर नहीं कि उसको हम ढँक कर रखें। अदरवाइज़ कोई कीड़ा चल जाएगा तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
हुँ। अच्छा। हुँ, देखो ये तो सही कहा आपने।
तो हाँ। उसको तो ढक कर रखना खाने को म जो मुझे लगता है कि आप खाना चाहे ए कोई भी खाना हो उसको आप ढक कर ज़रूर रखिए।

अच्छा।
हाँ, पीनट राइस और उसमें थोड़ा-सा अ, अरे उसको राई बोलते हैं हाँ, राई और मूँगफली का तड़का लगाकर, कड़ी पत्ता अ, का तड़का लगाकर उसको हम जब फ्राइ करते हैं, तो वो बहुत ही टेस्टी बनता है और साथ में आप उसमें एक मैं एक पैकेट मैगी मसाला डाल सकते हैं।
हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। ओह! देखो हाँ, मैगी मसाला अच्छा है।
इससे आपके जो हाँ, उससे टेस्ट इनहैंस हो जाता है।
हुँ, हुँ, हुँ। देखिए तो आपने अच्छा बता दिया अगर मान लो कि मान लो रोटियाँ बच गई हैं, तो रोटी बचने पे जैसे चावल का तो ठीक है कि आप फ्राइड राइस बना लेंगे या कभी ऐसा कुछ कर लेंगे, पीनट राइस बना लेंगे। पर रोटी में आप कैसा कैसे उसको नया रूप देती हैं कि सब खा भी लें और जो बची हुई रोटी है, वो फेंकी भी ना जाए या कहीं इधर-उधर ना रखना पड़े, तो आपका क्या तरीका है रोटी के लिए?
यस यस। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। यस, यस। यस, यस, यस। देखिए एक तो रोटी का हम चूरमा बना सकते हैं। रोटी को हाँ, जैसे कि रोटी को हम तोड़कर और देसी घी और चीनी में थोड़ा उसको या तो हम फ्राइ कर लेंगे, इत रोटी का चूरा टाइप का बनाकर, हल्का-सा उसको मिक्सर मशीन में अ, पीसकर उसको हम जब चूरा टाइप में बना लेंगे, फिर उसमें चीनी और देसी घी थोड़ा ड्राइ फ्रूट्स मिलाकर उसको हम खाते हैं तो वो बहुत टेस्टी लगती है।
अच्छा, वो कैसे? हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। अच्छा देखिए ये तो अच्छा तरीका बताया आपने, अच्छा। तो ये आपकी क्या गाँव के साइड की पारंपरिक ड डिश है या आपने जो है मतलब आपने यहाँ से सीखा?
उसको चूरमा बोलते हैं हाँ, उसको चूरमा बोलते हैं, हाँ। नहीं, नहीं पारम नहीं, नहीं पारंपरिक नहीं है, मैं कुछ न कुछ ट्राइ करती रहती हूँ। मैं
<chuckles> ये तो बहुत ही बढ़िया बात बताई आपने कि आप ट्राय करती रहती हैं। तो जैसे मान लो कि अगर किसी को मीठा ना खाना हो, जैसे कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मीठा खाना नहीं पसंद होता है, तो ऐसे में रोटी का कैसे इस्तेमाल करें कि वो इस्तेमाल में भी आ जाए और वो मीठी भी ना लगे?
हाँ। अ, हाँ। हाँ।

अच्छा।
बिल्कुल, और अगर हम धनिया धनिया तो टेस्ट एन्हांस ही करता है हर सब्ज़ियों में। तहरी हो गया, हम लोग तहरी भी हमारे यहाँ की बहुत ही प्रचलित तहरी, तहरी में जैसे कि अम, अ, कुछ सब्ज़ियाँ हाँ, नहीं, कुछ सब्ज़ियाँ, उसमें दा और दाल-चावल का मिक्सचर।
हुँ। तहरी क्या होता है? पहली बार सुन रही हूँ मैं। <chuckles> हुँ। अच्छा, दाल-चावल एक साथ।
दाल-चावल एक साथ अ, उसको हम धुल लेंगे मिक्स करके, और कुछ सब्ज़ियाँ जो आपको पसंद हों, आलू, फूलगोभी, टमाटर, हरी मटर, अभी सीज़न आ रहा है ना ठंड का, तो तहरी बहुत अच्छी लगेगी ठंड में। तो थोड़ा-सा हाँ। हाँ, हाँ तो उसमें फिर धनिया डालते हैं।
हुँ, हुँ। अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, उसमें आप धनिया-वनिया डाल कर बनाते हैं, बढ़िया। अरे वाह! उसको अब मुझे लगता है कि आप इसको हरी चटनी से खाएँगे, नींबू और हरी धनिया वाली तो। <chuckles>
हुँ। ह हाँ, हाँ। अरे! चटनी की तो पूछिए मत, चटनी तो हमारे यहाँ एक साइड थाली में रखी जाती है हमेशा।
हुँ, हुँ। अच्छा, होनी ही चाहिए, ऐसा।
याद से, हाँ, चटनी की तो भाई बात ही अलग है, चटनी आप सिर्फ़ च चावल से खा सकते हैं, चटनी-चावल खाइए। अगर आप सिर्फ़ चटनी-चावल बनाकर खाते हैं, तो वो भी मतलब लाजवाब डिश है।
हुँ, हुँ। समझ गई, देखिए ये तो अच्छी जानकारी है। देखिए, चटनी तो मैं बिल्कुल जो है ना, इसके बिल्कुल आपके साथ हूँ कि चटनी तो होनी ही चाहिए। तो देखिए, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे एक होता है ना कि <clicks tongue> अ, कभी-कभी क काफ़ी सारे लोगों को बहुत ज़्यादा भीगी हुई सब्ज़ी भी नहीं पसंद, कभी-कभी बहुत सूखी हुई सब्ज़ी नहीं पसंद। तो कैसे आप टेक्सचर को जो है ना बैलेंस करती हैं, कि हाँ, ठीक है, ज़्यादा गीली भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा सूखी भी ना छ
हुँ। हुँ, हुँ। होनी चाहिए ना, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हाँ, थोड़ा-सा हाँ, हाँ, वैसी ही टाइप की सब्ज़ी ओ चाहिए होती है। तो कोई नहीं, सब्ज़ी अगर हमा हमें लगती है कि ये सब्ज़ी ज़्यादा है, तो मैं उसको थोड़ा-सा, जैसे लस-फस बोलते हैं हमारे यहाँ, उसका टेक्सचर दे देती हूँ, ना ज़्यादा उसमें पानी ब हल्का पानी डालती हूँ।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। हाँ।
और जैसे आलू, बैंगन, टमाटर की सब्ज़ी।
हाँ।
उसको अगर हम बिना मतलब कि वो उसमें बहुत पानी भी नहीं यूज़ होता है। और थोड़ा क्योंकि टमाटर भी, जब टमाटर की सब्ज़ी और बैंगन की सब्ज़ी बनाते हैं, तो थोड़ा पानी छोड़ता है जब पकती है, और एकदम स्लो आँच पे पकती है।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ।